Voilà et donc, du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas un bon attrait avec l'anglais, même si maintenant ma femme, heu, elle m'aide, heu, à me c'est grâce à elle que j'ai j'ai reparlé un petit peu anglais et tout, mais en tout cas, heu, à cette époque là, l les profs, heu, voilà, j'avais des sales, heu, sales notes, quoi.
D'accord, d'accord. Et heu, du coup, ça est-ce que ça te poussait aussi finalement à rester au canal, à pas aller en cours, parce que les pr bah, les profs ne te soutenaient pas non plus?
Bah, voilà, c'est ça, c'est ça le problème. C'est que comme il y avait aucun soutien des profs, les gens, heu, dans les dans le le le co le co le lycée, ils me voyaient comme si j'étais un monstre, tu sais, j'étais, heu voilà quoi, j'étais pas quelqu'un de de «bon», entre guillemets. Tu sais, j'étais un un banlieusard, heu.
Oui, que tu étais, heu, tu quand tu venais dans la classe, en gros, tu venais perturber le cours, quoi?
Ou non, je part c'est p c'est pas ça l même le pire, c'est que je perturbais même pas. Mais juste, bon, il y avait certains certaines z certains élèves qui me voyaient comme un un banlieusard, heu, enfin, voilà, quoi, tu vois un
Ouais, qui avaient des préjugés, en fait, heu, sur toi.
Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, bon, heu, moi, ça m'a rapproché un peu de ces potes là, et donc, heu, un jour, heu, on avait j'avais un un examen le lendemain et tout et heu, et donc, du coup, mes potes, ils me disent: «Mais non, mais vas-y, viens, heu, t'inquiète, voilà, nin, nin, nin t'inquiète pas, il y a aucun souci» et cetera, et cetera.
Ouais, ils te poussent finalement, ouais, à pas aller en cours.
Et heu, bon, bah, voilà, ça a été le le mauvais choix, ça a été de rester avec eux. Et heu, jusqu'à un moment donné où ils ont fait une très grosse bêtise. Quand je te dis une très grosse connerie, c'est qu'ils mis ils ont mis des pétards, heu, chez une, heu, chez une prop dans une propriété, ils ont fait exploser, ils ont cassé les trucs, les machins.